Eh, tipo até pra parar carro, então a gente tem uma ótima relação. Por exemplo, quando eles eu moro na casa de baixo, então às vezes minha jane minha porta está aberta, para o meu cachorro ir ficar no quintal. Então eles sempre que chegam, que veem a porta aberta, eles têm um cuidado de buzinar, às vezes de me ligar. Falar: "Poxa"
Uhum. Ah. Pra aí o cachorro não sair, e tals. Uhum.
para o cachorro não sair, exatamente. Então assim, isso eu já acho muito legal. E o nosso convívio, assim, de divisão do quintal, ele é muito tranquilo. Eles meio que, eh, meio que ficou subentendido, a gente nunca falou sobre isso, mas meio que ele fica com o lado direito <chuckles> e eu fico com o lado esquerdo, sabe. Então assim, nunca falamos sobre, mas
Hum. <laughs> Boa, boa.
quando eu cheguei, por exemplo, o carro dele ficava mais para o lado da casa dele, e eu botava o meu carro para o outro lado, então meio que ficou assim, sabe. Eh, então nunca tivemos problema com isso. Tipo, 0.
Uhum.
Eh, e e pronto. Então assim, no meu vizinho, tipo, mais próximo, eh
Hum. Mas você acha que você não tem problema com ele? Vocês têm essa boa relação, porque vocês já são amigos de muito tempo? Ou, eh, você acha que ser vizinho, melhorou a relação?
Então, pode ser. Pode ser que sim. Acho que isso ajudas, vai, ajuda bastante. Mas, é como eu te falei, a gente n nem se vê muito porque, né, cada um tem sua vida, trabalho e tal. A gente
Aham. Rotinas diferentes, né.